Aham.
Eu não tinha essa vontade de correr, porque era só aquilo. Eu só saía de casa, corria, voltar para casa.
Não sabia, não tinha as informações, né. <laughs>
Não tinha noção. É, eu não tinha noção de quantas calorias eu perdi, eu não tinha noção de quanto eu corri, da elevação que eu corri. Então, para mim era algo que me significava muito, que era alguma coisa só que eu estava lá, estava correndo e voltando para casa. Hoje não, hoje dá vontade de sair. "Por quê?" Porque ele me motiva, ele me motiva. "Ah, cada vez que eu sair eu quero bater a minha meta. A minha meta é 6 quilômetros, hoje eu vou fazer 5 quilômetros e 200". É mais isso, entendeu?
Uhum. Uhum. Aham. Aham. Você cria uma competição ali consigo mesmo. Na realidade é uma competição com o relógio, né. <laughs> O relógio se tornou o seu amigo motivador?
Consigo mesmo. Isso, o relógio. Só que Isso. E, assim, o relógio serve para prevenção também. Ele te serve para uma prevenção. "Ele serve para quê?" Para se você "Ah, você está com um problema?" Ele te alerta. Aconteceu um caso comigo, em uma viagem para Madrid
Uhum. Aham. E qual caso foi esse?
Então, foi uma viagem para Madrid. Eu estava fazendo eu já saí de casa meio assim, meio e o relógio
Uhum. Não estava se sentindo bem nesse dia, como você estava se sentindo?
Não estava. Não estava, eu não estava me sentindo bem, só que o relógio ainda não tinha avisado porque não tinha nada de anormal, era o meu corpo só que estava e eu chegando em Madrid
Uhum.
eu comecei a